Todesnervig. Es ist todesnervig, ne, weil es ist ja der der Witz ist ja, und ich habe das auch schon mit meinen Vorgesetzten besprochen, der Witz ist, in diesen Meetings werden Aufgaben verteilt, aber es wird niemandem gesagt, wann diese Aufgaben denn zu erledigen sind. Weil alle mittlerweile alle arbeiten ja vor und danach, das ist ja das Kranke an diesem ganzen System.
Mhm. Okay. Wow, ja. Wahnsinn und okay, weil klar, der 1. Tipp, den man immer geben würde, äh, wäre, äh, zu sagen: „Sprich doch mal mit deinem Vorgesetzten”, aber das machst du ja schon, und, ähm, äh, ist der sich bewusst darüber, dass grade die Dinge vielleicht nicht so gut funktionieren?
Ja. Da gibt's 'ne spannende Geschichte zu. Ich habe mich wirklich mal hingesetzt und habe mal alles rund also ich habe alle Meetings von einem Monat habe ich runter äh, runterdekliniert, wirklich in einer Excel-Tabelle mit dem jeweiligen Zeitansatz. Runtergerechnet auf Tag, auf Woche, auf Monat, ne? Da kommen irrsinnige Stunden bei sch zusammen. Dann habe ich noch mal dazu gepackt, was ich eigentlich erledigen müsste, also für was ich bezahlt werde, habe da auch noch mal 'ne Zeit hinter gepackt und bin so in der Kombination, wenn ich all das erledigen würde, auf 90 Stunden die Woche gekommen. Das habe ich meinen Vorgesetzten geschickt
Mhm. Mhm. Ja. <gasps> Ja.
mit dem Ergebnis, dass ich 'n Meeting am Freitag eingestellt bekommen habe von seinem Vorgesetzten, dem er das natürlich gemeldet hat und ich habe gedacht: „Wow, jetzt gibt's die Lösung. Jetzt wird sich jetzt wi wird mal einer erkennen, dass das alles so Mist ist.“
Mhm. Ja. Und dann ist was passiert?
Ich wurde 1 Stunde lang 1 Stunde lang in diesem Meeting wurde ich, ähm, beschuldigt, mich nicht ans Arbeitszeitgesetz zu halten, und man mir wurde gesagt, dass, wenn ich das so weitermache, dass man hier auch mit 'ner Abmahnung kommen könnte.
Oh, okay, das ist natürlich dramatisch. Ähm, aber 'ne Lösung haben sie dir nicht vorgeschlagen, wie du denn alles unterbringen sollst?
Mhm. Also, ich werde dieses Gespräch wirklich nie vergessen, ne? Weil ich habe natürlich irgendwann war ich auch a ich drücke es salopp aus, ich war irgendwann angepisst, und habe natürli genau, das haben die gemerkt und dann fragte mich der Vorgesetzte meines Vorgesetzten: „Hast du irgendwas anderes aus diesem Meeting erwartet?“ Und dann habe ich gesagt: „Na ja, natürlich. Ich habe hier 'ne Lösung erwartet und nicht diese Dauerbeschuldigung“, woraufhin ich dann unflätig angeschrien worden bin, dass man mir doch die Lösung in diesem Gespräch grade präsentiert hätte und jetzt sollte ich, ähm, eine Art Tagebuch führen, was ich denn wirklich am Tag erledige davon, weil man mir nicht geglaubt hat, dass ich das alles mache.
Ja, verständlich. Mhm. Hm. Wahnsinn, okay. Na ja, aber deine Arbeit wird ja gemacht, das ist ja Beweis genug. <chuckles> Sonst würde es ja wahrscheinlich auffallen, wenn du deine Aufgaben nicht erledigen würdest. Dann würde das wahrscheinlich sehr schnell auffallen.
Absolut. Ja, ja. Also, wenn ich nicht morgens um 7:00 anfangen würde und nach 17:30 weitermachen würde, dann würde tatsächlich vieles liegen bleiben.
Okay, ja, das geht natürlich nicht. Mhm.
Ne?